Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, как, по вашему мнению, решать вот лучше конфликты, чтобы не обидеть друг друга?
Это довольно сложно. Конечно, зависит от того, с кем конфликт. Например, если, э, это друзья, ну, наверно, иногда, да, можно простить. И, возможно, должно пройти какое-то время, чтобы, так сказать, эмоции утихли, а потом ещё раз поговорить, например, с другом. А, а если это род Да?
Мгм. Да. Мгм. Ну да. Ну, вы знаете да, да, я хотела вот тему друзей тут только добавить, что, э, вообще это даже не в тему друзей, что мне кажется, а, не обидеть- нет какого-то универсальной схемы, как мы всех людей можем не обидеть. Но просто тут будет реальное какое-то какая-то отсортировка. Если человек не хочет, а, ну, не от не готов к открытому диалогу, то, наверное, вам не по пути, потому что нет, наверное, рецепта, как мы всех близких не можем не обидеть.
Да, я согласен, да, такого не бывает.
Мгм.
Всегда даже вот можно родителей обидеть тем, что, да, там ребёнок не обрав не оправдал их ожиданий. <chuckles>
Ну да. Кон ну, конечно, конечно, да. А когда м, ну да.
Хотя на это обижаться не стоило бы, наверно. Это всё намного сл
Н ну, мне кажется, это, знаете, какая-то очень глобальная <chuckles> обида, не сиюминутная. Это такая общая, э, о общая такая глобальная проблема. Это больше такая обида, да, вселенская, жизненная.
Ну, вот видите, да, то есть их можно, э, классифицировать на разные э Ну, вот можем по прог можем проговорить как бы. Начнём с друзей, наверно, это самое простое.
Мгм. Да, да.
М, ня конечно, когда мы были все в детстве, в школе, это было, наверно, проще. А, мы легко обижались, мы легко дру потом прощали друг друга, снова дружили. М, не было такого, чтобы вот прям как будто там на всю жизнь, э, глобально, да, или там даже, я не знаю, делать какие-то пакости. Бы было, конечно. Мальчики могут подраться, девочки могут там расцарапать себя или ещё что. Хотя вот, вы знаете, я слышал, дети сегодня жестокие, и вот обижать друг друга они стали намного
Да. Да. Глобальная беда, мгм. Да. Абсолютно, абсолют Ой. Вы знаете, я я могу вам сказать, что в мои там когда я была там в начале 2000-х, в конце 90-х в школе, они уже были очень жестокие дети. То есть, они меня прям, ну, до такой степени они меня о о доводили. Там я не просто обижалась, я вообще просто хотела у улететь на другую планету. То есть, уже были очень жестокие дети. Ну, очень жестокие, действительно. Но с другой стороны, вот, вы правильно сказали, что мы могли быстро, а, вот поругаться, быстро помириться, и мне кажется, вот во взрослом возрасте нам именно этого не хватает. Вот мудрости, наверно, в какой-то степени побыстрее забыть обиды, потому что они ни до чего хорошего, кроме болезней, не приводят на основе психосоматики. Вот и быстро вот дальше двигаться вот так по жизни. Но, что касается, вот вы тоже сказали, вот взрослого возраста. Э, как я вот тоже в начале сказала, мне кажется, очень важно не пытаться быть для всех хорошим. И поп пытаться людей, которые просто, с которыми вы не имеете ничего общего по сути, с которыми вы не можете выстраивать открытый диалог, соответственно, дружить, и которые не готовы вас услышать, наверно, в принципе нет смысла с ними развивать отношения. А когда человек вас слышит, вы имеете настоящие дружеские отношения, и то есть, вы уже готовы, да, воспринимать честность друг
серьёзнее. Да. Да, согласен. Да, готовы. Да, конечно, ко
Тогда это уже и дружба, и отношения, в принципе, ну, отношения романтические, я имею в виду. Тут, конечно, похоже вот этот элемент честности и способности говорить честно без обид, да, с друг с другом- это всё-таки элемент взрослых отношений, мне кажется. Как в этом
Да, определённо, да, конечно. И конечно, э, я стараюсь там избегать вообще дружбы с людьми, которые там, э, и чувствуешь потенциально, которые не способны, э, контролировать себя эмоционально, которые, э, не поймут тебя. И, м, с для для этого, конечно, нужно время, и мы все действуем согласно этого психологического плана. То есть мы, раньше мы бескорыстно бросались друг к другу, и в 1 минуту уже друзья, <chuckles> все любим друг дру
Мгм. Да. Конечно, конечно. Да. Да, да-да. Да, абсолютный, я с вами согла
надеясь на то, что ведь мир такой добрый и прекрасный. Эм, знаете, вот, м, это это, наверно, было чудесное время детства, когда мы дружили. Вот эта, она даже немножко библейская, наверно, то, о чём говорил Иисус, когда вот будьте как дети, да, и любите как дети. Вот в этом, наверно, чистой души, да.
Мгм. <chuckles> Да. Да. Чистые души чистые души, э, касательно всего: наших увлечений, что мы не стеснялись там танцевать на улице, дружить вот так вот открыто, честно, прощать. Ну да, это время золотое. А как вы думаете, какого какие способы общения нам помогают сохранить уважение, даже когда это спор?
М-да. А.
Я думаю, опять же, что это вот честный диалог, если мы это действительно какие-то здоровые отношения. Мне кажется, вот очень важно, да, честно изъявлять свои мысли, даже когда человек потенциально может обидеться. А вот для вас какие способы такие есть?
Так. Разговор, да. Ну, так как там я парень, конечно, я могу сказать: "Пойдём выпьем <chuckles> и побеседуем по душам". Нам нужно обязательно сох "Я тебя люблю, ты мой друг, я хочу сохранить наши отношения". Всё, напиваешься и всё уже потом, как бы, говоришь по душам, уже всё вываливаешь, <chuckles> всё, что у тебя наболело. Вот, ну, обычно, да, у меня люди, которые понимают, слушают, а те, кто конфликтует сразу или нач проявляют агрессию, конечно, с такими дружить, а, сложно. Другая проблема, да, в том, что, э, плохо, когда это уже родственники. Вот здесь вот прям для меня это всегда очень сложно, очень. У меня есть родственники, с которыми я мне очень сложно держать контакт. Я с ними пытаюсь пытался дружить, но, к сожалению, вот это категория тех людей, с которыми я, вот, например, не завожу дружбу.
Мгм. <laughs> Да. Да. <laughs> <laughs> Да. Мгм, м. Мгм. Тяжело тяжело или мгм, м. Да да. Да, я с вами согласна. Мгм. Да, да, я с вами абсо вот с родственниками, да. Кажется, что всё-таки родственников надо прощать. Это всё-таки, особенно когда это родители или братья, сёстры. Кажется, что всё-таки всё всё нужно им прощать, потому что это, там, твоя кровь, но это очень очень сложно, я с вами согласна, подчас. А как вы думаете, вот мы говорили с вами про вот таких людей, которые очень упрямы иногда бывают в каких каких-то своих мнениях или агрессивны? А как вы понимаете, вот, для себя, когда стоит уступить, а когда лучше придерживаться вот своей точки зрения, особенно когда вы взаимодействуете с такими агрессивными людьми?
Мгм. М-да. Ну, уступить, когда любишь. Я думаю, тут просто. <laughs> Когда ты готов на самопожертвование, вот, когда ты, подставляешь вторую щеку, тоже что-то немножко из библейского, когда, ну
Мгм. Ну, то есть, вы готовы на это, да? Вы готовы просто потому, что вы любите? Даже если вы знаете, что человек в корне неправ?
Бывало, бывало такое. Э, я иду на это только тогда, когда я понимаю, что нужно больше времени человеку. Это не 1 день и, может быть, не 2. Это может быть год, 2, 3, допустим, ну, в таких вот диапазонах. А бывает, что вот ты видишь, что, ну всё, никак. Даже через 5 лет этот человек <laughs> поэтому да. Но это только с близкими друзьями, родственниками такое можно себе позволить, такой эксперимент своего рода. Поэтому д да, я считаю, да. Конечно, через 3 года ты видишь, что человек, там, изменил свою точку зрения, и уже начинаешь с ним по-другому общаться. А вот помнишь, 3 года <laughs> назад мы с тобой говорили об этом? Вот скажи мне да.
Мгм. Да да. Да. Да. Мгм. Ну, ну да, с близкими друзьями да тоже. Да, я с вами согласна, м. Да. То есть у вас такая да, то есть у вас такая тактика получается, даже вот вы, ть говорите: "Вы чё, когда я человека люблю". То есть, если вы человека любите, вам легче получается, ничего не объясняя, просто отступить даже на несколько лет, пока он сам, да, эт ну, а, примет какую-то другую точку зрения. То есть вы даже не пытаетесь с ним поговорить, когда вот любите, вы говорите?
Мне, э, мне кажется, э, не поговорить, а я всегда пытаюсь поставить какие-то ситуации, где человек сам догадается. То есть поделиться своим, так, о опытом на примерах. Э, то есть то, через что я прошёл и почему у меня сформировалось такое мнение, я пытаюсь вот смоделировать для этого человека через, там, знакомства, через какие-то события в жизни. Э, как-то вот постепенно привести к тому, чтобы человек сам понял. Что бывает, что ты объясняешь, а, ну, человек ему сложно. Он сформировал свою точку зрения, и не пробиться. Поэтому да.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну конечно, конечно. Но бывает же такое, что вот как раз таки у вас, ну, н я не думаю, что вот вот просто во всех ситуациях, когда у вас были такие ситуации, вы, если можно это назвать объективностью какой-то, были правы. То есть бывали ситуации, когда наоборот, вот была такая ситуация, и через несколько лет вы понимали, что вы были не правы, и вы, вот что вы делали, что
Конечно. Да-да-да, да-да-да. Это это тоже своего рода страховка. То есть <chuckles> такой думаешь: "Так, наверно, нет, я вот так вот поступлю, а ещё и сам пойму, прав я или нет". <laughs>
Да. <laughs> А, то есть даже так, даже так.
Хитрый ход, <laughs> да.
Нет, ну, это очень мудрый ход. То есть, вы отходите, получается, не просто вот самоуверенностью, да, вот я прав, а он потом всё поймет и прибежит, или она, а вот мы оба поймём. Но это очень мудро, на самом деле.
Да, ну са как бы со временем я я понял, что вообще всё надо подвергать некоторому сомнению и критическому а, как это называется, критическому анализу, да, это очень полезная вещь. Даже вот в отношениях друг с другом и насчёт обид это абсолютно.
Мгм. Анализу, да? Мгм. Конечно.
Потому что бывает, что человек старше, э, вот, кстати, те, кто старше, да, я с ними стараюсь тоже, м, играть в эту игру, <laughs> скажем так.
Вот и отступите? Отступил? <laughs>
Отс отступить и подумать, во-первых, потому что у человека там на 10-15-20 лет больше жизненного опыта.
Конечно, абсолютно с вами согласна.
И, э, лучше отступить, да и подумать. И да, э, всегда сложно бороться с эмоциями, потому что вот когда я был молод, это всегда было очень вспыльчиво. У вас, наверно, такое было.
М-да. М-да, да, да, с абсолютно абсолютно. А у вас были ситуации когда вот конфликт помог именно улучшить отношения и Я могу тоже вот, вы говорили про взрослое поколение. У меня так, а, ни ни Но да, у меня конечно вот опять же с момим родителями у меня не 1 пример, когда, а, я опять же, я старалась всегда заглатывать свои эмоции, потому что, а, родители это единственные люди, как я думала всегда априори ты должна всё терпеть и любить, потому что они нервничают. Они взрослые там сердце и так далее. Вот но всё, ну заглатывать тоже невозможно, потому что вс это это важные люди в твоей жизни. Если всё заглатывать, а, ты сама можешь <chuckles> отойти в иной мир. Вот поэтому я всё-таки начала с ними во многих моментах, а, разговарить, обговаривать. Что-то их обижало и мне было больно видеть, потому что ну неприятно видеть, когда родители, у которых ты тем более одна дочь вот обижаются на тебя, и как будто бы ты сама разрушаешь сейчас их там ожидания, да. Но как я заметила вот в итоге наши отношения тока лучше с ними становились. Потому что и я и они- мы начали друг друга лучше узнавать, даже спустя через там 30 с чет-то лет моей жизни. А у вас были вот такие вот ситуации, я не знаю с родителями или нет, но когда Мгм.
Да. Может, у вас есть пример? М. Конечно, да. Да, да, было, конечно, очень много было. Но когда я видел, что некоторые моменты своей жизни или личной жизни не стоит озвучивать всем членам семьи, <chuckles> вот, тогда вот это мне очень помогло. А как бы громогласно заявлять о том, что ты вот принял такое решение и стал таким там человеком или связал свою жизнь с чем-то, ну, имеется в виду, а там, профессии или какой-то группы людей, друзей, а тоже не стоит, да. Это, ну то есть вот жизнь научила. Делать это аккуратно, применять разные техники. Э, да, ну, в основном родственники, да, конечно. А, м, сейчас да, да.
Мгм. Ну да. Мгм. Да. Мгм. Но именно с родственниками, да? Им именно с родственниками, да? Мгм, мгм. Ну, а как? Да-да-да, извините, ага, что вы хотели сказать?
Щас просто такой период, когда вот там те родственники, с которыми я пытался вот всё что мог за 3, за 5, за 10 лет, <chuckles> к сожалению, ничего не получилось, поэтому я просто держу контакт. Знаете, как это бывает? Поздравляешь, спрашиваешь, как дела, да? Всё жив-здоров, всё жив-здоров. Ну, хорошо. <chuckles>
Ну да. Ну да. Формально. Мгм. Ну, хотя бы так, потому что у меня есть родственники, с которыми я даже так не поддерживаю отношения, поэтому это хотя хотя бы формальность, знаете, и то, и то, какой-то кав ну, он без души, я понимаю, что вы имеете в виду. Это не то.
Вот знаете мгм. Да, э, ну да, вот опять какие-то вещи там из Библии, что вот надо уметь прощать, как-то, э, находить в себе эти силы. Даже там людей, которые, например, связались с какими-то зависимостями. И всё равно они, они ждут. Они реально ждут и хотят, ну, вернуть, они хотят исправить отношения. Но они просто не знают, как. Вот что бывает ещё. И вот это надо брать во внимание, да. И иногда какими-то маленькими шажочками смотреть. Вот что-то здесь, ага, поменялось. Ага, хорошо, ну, значит, вот давайте дальше попробуем. Может, и поймут тебя.
Да. Да, я согласна. Конечно конечно. Конечно. Мгм. Абсолютно. Абсолютно. Мгм. Мгм. Да, а вот в таких ситуациях, там, ну, в основном с родственниками, как вы, а, слушаете их, да, чтобы не создавать каких-то лишних обид? Есть какой-то у вас такой свой способ?
Эм, да, мгм.
Я обычно я вам сов у меня обычно всё просто. Я обычно просто слушаю, если это не родители, потому что родители щас со мной. А я обычно просто слушаю, поддакиваю, и всё. <laughs> То есть, я не хочу, ну, создавать лишний лишнюю почву для обид, особенно с их стороны, потому что там пойдут обиды и с их стороны. Я не хочу.
Ну да, да, можно можно маневрировать немножко, вы знаете. Э, какие-то темы переводить на общие темы, э, в где вы сильны, где у вас общая точка зрения, а.
М-да. Да, где вы не будете спорить, да? Особенно, вот, что касается, там, политики, да да да.
Да, вы не будете спорить. Где-то можно где-то можно поддать какой-нибудь потом спорный, э, вопрос, <chuckles> поговорить. Предложить, м, вот, иную точку зрения. Но вот аккуратно, очень аккуратно. Я вот так, например, разговариваю, да.
М-да. Да, конечно. Ну да, даже если они не готовы, вот, просто и, как я понимаю, они все мои родственники готовы к каким-то другим точкам зрения, вот с такими людьми я просто предпочитаю просто поддакивать и вообще н не спорить. Вот, поэтому да, это такая тема Спасибо вам большое, было очень интересно. Да, спасибо.
Да, ну что ж, да. Это сложная тема, но <chuckles> всё благодаря опыту. Спасибо. До до свидания. Всего доброго.
Да, м, было интересно как-то. До свидания, до свидания.